لأ، نهائي. سبحان الله! ولا أنا هو أصلًا ما ينفعش يبقى مُغني، أنا في وجهة نظري مثلًا لحَبِّة ناس كده طِلعوا كده مش عارفة دُول إيه مِلّتهم صرا مش أد مش مغنيين يعني أنا مش فاهمة. هم طالعين يرقصوا و ويهَبِّلوا وخلاص على كده. بس لأ، ما باحبش أسمعه، خالص ولا باشوفه، ولا أحب أشوفه صراحة برضه.
<chuckles> اللي هو طيب بقى حتة لأ، بقى لو أنتِ في مُغني بتحبي تسمعي له ك الأغاني بتاعته، وجِه وقت كده راح مِدّي رأي مثلًا أو عمل ح حر رقصات أو حركات من اللي أنتِ مش بتحبيها، الأغاني اللي هو بيغنيها دي مش هتسمعي له؟ مش هتسمعيها، خلاص أنتِ خرّجتيه برّه دماغِك؟ قولي.
امم. امم، كتير. هاقول لِك هو تقريبًا في مُغني اسمه أحمد سعد، أعتقد، صوته حلو جدًا، على ما أع على ما أتذكّر يعني، هو حد صوته حلو بس أنا فعلًا شخصيًا أنا ما باحبوش خالص. هو كان متجوِّز سُمية الألفي، حاجة كده تقريبًا
تمام. امم، تمام. امم، فأنتِ كنتِ بتحبيه يعني؟
فمش فاكرة الإسم ده صح والّا لأ، بس لأ، لأ، عمري ما حبيته، بس باحب صوته وأغانيه. آه، أحب أغانيه.
عُمرِك ما حبيتيه آه.
بس ما باطيقهوش هو شخصيًا. آآ، على العكس بقى عمرو دياب أنا كنت باحب أغانيه وباحب صوته، جيت دلوقتي لأ، عمرو دياب مش عارفة حصل له حاجة كده لما كِبِر، فما بقاش أحب لا أغانيه ولا باحب صوته.
تمام. اهم. <chuckles> أيوه. امم. أفعاله يعني إتغيرت، صح؟
أفعاله آه، آآ، ف قلّلت من من نظرنا يعني أنا كنت باشوف عمرو دياب ده يعني قامة كده، عمرو دياب، فاهم؟ آآ، لأ، حسيت إن لأ مش حابَّة إن أنا أسمعه. لأ، عُمري ما آخُدهم قدوة، لا، لا عمري ما آخُد هم ال محمد رمضان والناس دي للأسف الجيل الجديد واخده قُدوة، بس أنا كجيلنا إحنا ما كُناش بناخد المغنيين والممثلين قُدوة، يعني كان أخرنا بس ممكن نعلّق بوستر ليهم يعني.
امم، قُدوة يعني؟ بتحِسِّيه إن هُو قدوة فعلًا للأطفال؟ تمام.